Ừm, thực ra thì cái về quê đi, thì mình thấy là cái, ơm, làm mất động lực của mình lớn nhất ấy, đó chính là mình đi ra ngoài là mình cứ phải gặp người nọ người kia giống như kiểu hàng xóm ấy. Rồi xong đó là mình mình không thể nào mà mình cứ đi chạy, rồi xong đó là mình không nhìn ai được, chắc chắn là mình sẽ phải gặp người quen, đúng không? Đấy là cái cản trở lớn nhất đối với mình luôn. Còn ví dụ như là ở Hà Nội đi, đi chạy thì đâu có ai biết ai đâu, mà kể cả người ta có biết mình đi chăng nữa ấy, thì người ta cũng chẳng động gì đến mình á. Thế là bây giờ về nhà cái là mình, kiểu, mình không có đi chạy được nữa luôn, không có tập một cái môn thể dục thể thao nào nữa luôn ấy. Ờ.
À. À, đúng rồi. Ừm. Mình hiểu rồi. Thế thì, à, những cái người ở quê á, thì người ta nhìn thấy bạn, người ta thấy ơ, làm bạn mất hứng thú tập luyện á. Nhưng mà bạn cho mình hỏi là cái môi trường tập luyện ở Hà Nội á, với quê nhà thì bạn đều tập ở ngoài đường hả bạn?
Ừm, ừm, ngày trước ấy, khi mà mình ở Hà Nội nha, thì mình cứ đi chạy ở Hồ Tây thôi, kiểu, ra ngoài đấy mình thấy thoải mái ấy, thì ra ngoài đấy cũng chẳng có biết ai. Bây giờ về thì mình cũng vẫn muốn là duy trì cái chế độ chạy của mình ấy, bởi vì mình thấy là mình thấy là mình thích chạy nhất, chứ còn những cái môn như là cầu lông hay là pickleball gì đó là mình cũng ý là phải có đồng đội ấy, mình thì thích, kiểu, chạy một mình hơn cơ, hay là kiểu tập gym thì thích cơ. Đó, kiểu, kiểu ừ.
À. Mình hiểu rồi. Ừm. À, những cái môn mà thể thao mà một mình á, thì đúng là dễ hơn, nhưng mà đồng nghĩa với việc là mình không có đồng đội nè, không có bạn bè để mà tập, để mà kích thích cái động lực của mình, nhưng mà trong quá khứ bạn cũng đã duy trì được cái thói quen đó là cũng hay rồi đó. Nhưng mà thế thì, ờ, ở dưới quê đi, ví dụ cho bạn tập thì bạn có thể tạo ra cái điều kiện tương tự như Hà Nội trong cái việc, à, tập luyện được hông?
Ờ, đúng rồi. Thực ra thì nếu mà bảo tạo được cái điều kiện thì cũng cũng được thôi, thế nhưng mà cái cảm giác của mình ấy bạn, bây giờ ví dụ đi ra ngoài cái là ban đầu cái trong trong trong đầu của mình suy nghĩ là "Rồi bây giờ ra thì sẽ gặp bác này bác kia, còn ở Hà Nội thì đâu có phải gặp ai đâu." Đấy, ý là cái suy nghĩ đầu tiên của mình nó sẽ là như thế, chứ thực ra thì cái chạy ấy, nó cũng chỉ là đi ra ngoài đường chạy thôi mà, ở ngoài Hà Nội thì mình cũng đi ra ngoài đường chạy, còn ở quê thì mình cũng đi ra ngoài đường chạy thôi, nhưng mà cái ở quê của mình ấy, nó bị cái tâm lý là nó nó gặp người quen cơ. Đấy.
Ưm, ừm. Ừm. Thế thì <chuckles> ừm, mình hiểu. À, nhưng mà ở Hà Nội thì bạn có từng, ờ, thử tập tại nhà nè, tập trong nhà với những cái môn thể thao mà nó có thể là nhảy tại nhà hay là tập những cái trọng lượng cơ thể, bạn có thử bao giờ chưa bạn?
À, thực ra khi ở Hà Nội mình cũng không có duy trì, cái kiểu là, tập tại nhà, nên là mình về nhà ấy, xong mình tập, theo kiểu, nó cũng không có quen, nhưng cũng nếu mà về mình không có chạy ở quê là mình đổi bài nhẹ như ta ấy. Rồi đấy, nhưng mà nó cũng không có cái động lực lắm bạn ạ, ừm, nói chung là kiểu, không không không có động lực, tại là nó cứ mệt.
À! Mình hiểu rồi đó.